Mm, sí, puede ser, pero quizás eso también puede que sea contraproducente, ¿no? O sea, de invitar a alguien más que los escuche. Mira, yo te recomendaría que mejor se vieran como en un lugar que quizá solían frecuentar juntos, ¿no? Yo creo que en la universidad ustedes seguro tenían un lugar especial para para reunirse, un lugar al que les gustaba ir mucho. Quizá le puedes, eh, sugerir esto, ¿no? Vamos a vernos a, no sé, a este terreno de fútbol, a este bar, no sé, ¿qué te parece? Hace mucho tiempo que no vamos. Y seguro van a estoy seguro que van a empezar a tener buenos recuerdos de esos lugares, ¿no? Y eso va a ser un buen punto de partida para poder plantearle esta situación, ¿no? Ya como más tranquilos, mm, estoy seguro que que todo irá bien si si le planteas, eh, la situación de esa forma, ¿qué te parece?
Mm. Sí, sí. Claro, tiene creo que tienes un gran punto ahí, porque claro, el hecho de remover, o sea, reunirnos en un sitio donde nosotros básicamente nos conocimos, pasamos gran parte de la vida universitaria, eso claro, puede evocar a la nostalgia las las veces, pues que que éramos tan amigos y que no había esa toxicidad, este, de ninguna forma. Eh, entonces, oye, de verdad que no se me había ocurrido. Me parece una excelente recomendación y totalmente posible, porque es simplemente citarlo en la universidad. Así de fácil. Y de esa forma tal vez lo pueda calmar un poco y ahí sí acercarme y preguntarle qué le pasa. De verdad que me ha encantado esa recomendación, no se me había ocurrido para nada y bueno, me la llevo bajo el brazo, de verdad que sí. Quedo sumamente agradecido y y bueno, de verdad que muchas gracias por la ayuda y el apoyo. Me siento mucho mejor y aprecio tu tu consejo.
Al contrario, muchas ve muchas gracias a ti por acercarte, y ya verás que todo irá mejor.

Okey, sí, ya entiendo mucho mejor. Eh, bueno, aquí lo que yo te podría aconsejar es que seas directo con él, ¿no? Que le plantes, eh, tu opinión sobre él, qué es lo que estás pasa qué es lo que está pasando, qué es lo que piensas de él, qué es lo que ha cambiado. Y bueno, también que lo afrontes, eh, de manera directa, ¿no? Que le digas esto de que tú notas que ha cambiado, y que, sin embargo, tú quieres y valoras su amistad, ¿no? Entonces, quizás, eso sea sea un puntapié para él, para que él pueda empezar, am, soltarse un poco, ¿no? Y que te diga bien, ¿qué es lo que está pasando? Sí, también quizá a veces, em, uno necesita un pequeño empujón, ¿no? Para para abrirse. Y también decirle que que eres su amigo, que estás ahí para él, que lo vas a escuchar, que si tiene algo que contarte, pues pues ya lo hará, ¿no? Y si no, quizás sí sea el momento de de qui quizá te vayas alejando un poco de él, ¿no? Pero yo lo que te podría recomendar es que primero, eh, pues, platiques directamente con él, le preguntes cómo se siente, si ha cambiado algo, tú lo sientes diferente, y que bueno, también, porque lo estimas es q es por eso que que le preguntas, ¿no? Entonces, mm, por ahí por ahí va va más encaminada hacia ya mi mi sugerencia. No sé, ¿qué te parece, o si ya lo has intentado? Y
Mm. No, sí, yo creo que claro, a a a establecer, pues, una comunicación de alguna forma, pero claro, te tendría que hablarle primero por teléfono, y decirle: "Mira", o sea, poner como que mis reglas, ¿no? "Mira, quiero hablar contigo, este, pero bajo estas reglas", incluso en un sitio donde pues tengamos hasta un tercero, porque yo no sé si este se irá alebrestar y hasta me puede hacer algo físico. Entonces, claro, o se e esa recomendación me gusta, pero yo lo lo lo le añadiría el te el término de poner reglas para poder conversar, porque la última vez sí lo vi demasiado arisco, honestamente.